Ouais.
Heu, par contre, les personnes qui se retrouvent dans des situations, heu, s financières extrêmement compliquées
Ouais. Oui, oui.
heu, parce qu'ils se sont fait malheureusement, heu, avoir par, heu, tout ce qui était justement, heu, publicité et cetera. Bah, c'est c'est c'est c'est triste, donc heu, il faut moi, je pense qu'il faut réguler cela.
Ah ouais. Ouais. Oui, heu, il y a ça, il y a <blows air> il y a de ça bah après il y a aussi le fait que maintenant la vie de la le le prix de tout augmente hein, heu, c'est il y a il y a aussi le prix de des produits au supermarché, heu, de de ouais.
Oui, mais mais en en soit, tu vois, moi le le justement. Mouais. Bah tu vois, moi moi, je vois pas ça comme une fatalité. Moi, je je je pense très sincèrement qu'il est possible d'agir sur les prix. C'est juste qu'on ne veut pas, c'est tout.
Ouais. Bah et d ouais parce que
Parce que qui c'est qui c'est qui c'est ouais?
il y a des gens qui à qui ça profite d'avoir des prix comme cela, donc voilà donc heu, comme on on peut pas av apparemment on peut pas, heu, couper le profit à à ceux qui qui en ont le bénéfice ben, heu, les autres en font les frais.
Mmh mh. Parce que tu tu tu ouais? Moui. Bien sûr, non, je com je comprends tout à fait, mais après mouais.
Ouais, mais il y a aussi le fait qu'on, voilà, heu, c'est on est à l'ép à l'ère de la mondialisation, il y a des accords, il y a des il y a des choses qui n'ont pas de sens, mais qui sont faites parce que hein?
Mmh mh. Bien sûr. Mais mais tu vois pour le coup, justement et et alors, m moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas.
Mmh.

Ah oui d'accord, qu'il y a pas de raison et hem, en fait, heu, ouais ça va être la la volonté d'avoir la dernière télé d'avoir, heu
C'est ça. Mouais. Et et c'est c'est ça exactement, peu importe si, heu, ils gagnent bien leur vie ou non. Eux ils partent du principe que, heu bien sûr et c'est ça exactement, donc heu, eux ils vont être prêt vraiment à à se, hem, comment dire cela? Oui? Dis-moi.
Ouais, ils vont vivre aussi avec beaucoup de crédits éventuellement, crédits à la consommation. Mmh. Mmh. Ouais. Non, non j'allais rien dire, je t'écoute. <chuckles>
Ouais, <chuckles> donc je disais oui donc heu, ces personnes là sont sont prêtes à à s'endetter pour, heu, garder un un certain style de vie. Heu, alors que justement non, je pense que tu vois? Si tout le monde commençait à à avoir donc heu, à à suivre une finance responsable
Oui. Mouais. Mmh. Mmh. Ouais.
je pense très sincèrement que le monde se porterait mieux parce que, heu ouais dis-moi.
Ouais, bah, tu tu verrais qu'il y aurait beaucoup de trucs qui marcheraient plus à l'heure ac beaucoup de trucs dont on fait la pub voilà. Beh et en fait, il y a beaucoup de gens qui se laissent en fait, heu, manipuler par la publicité enfin, après c'est des gens qui ont un tempérament comme ça hein, mais en fait la la publicité, les marques, elles te créent du besoin, mais c'est du faux besoin.
Exactement, et des choses et q des choses qui ne sont pas utiles, qui plus est tu vois? C'est c'est ouais. Bien sûr, oui, vraiment. C'est ça. Exactement. Oui m m moi moi je je, moi je vais même aller plus loin, ils, hem, ils créent un désir.
Et tu as pas besoin d'avoir le dernier iPhone si tu as, heu mmh. Ouais, ils créent un désir.
Ils créent un désir, ils créent un désir de sentiment d'appartenance. Ils créent un désir de de vouloir être ce qu'on est pas. Heu, et et et malheureusement aujourd'hui beaucoup, heu, beaucoup d'êtres humains sont tombés dans ce piège-là.
Mmh. Oui. Oui, oui, oui. Mmh.

Bah, ça pourrait ça pourrait aider ou alors au moins, heu, parler, heu, de de ce problème-là à à des proches, à leur demander ouais?
Mmh. Mmh. Non mais, en fait, pas pas pas le heu, enfin pour moi, c'est si des gens ont une tendance, comme ça, compulsive à acheter, heu, même dans de façon déraisonnable, c'est qu'ils compensent un peu le vide, heu, le vide intérieur par par ces achats, quoi. C'est c'est la même chose que, heu, heu, faire une compensation par la nourriture, par l'alcool, par le tabagisme. Le shopping, les achats c'est c'est un remplissage, c'est la même cho
Oui. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. E e exactement, c'est ça. Non, moi, je pense qu'il est, hem, je pense qu'il y a certaines personnes qui devraient se remettre, heu, en cause et heu, comment dire cela? Se se se dire que, hem, l l le le le processus de communica de communication <chuckles> le processus de, mmh, de consommation dans lequel je suis, c'est quelque chose qui me fait du mal et il faut que je le change parce qu'autrement, heu, on risque, heu, voilà, la l la la personne va tout perdre.
Mmh. Mmh. Mmh. Ouais. De pub, de pub! Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Après, il y a des gens qui s'endettent, hein. Il y a des gens qui qui se mettent, heu, dans de mauvaises situations, hein. Ouais, mais ça, ouais, moi, je pense qu'il y a un il y a derrière un gros problème psychologique et je pense qu'il y a un un gros, ben, un gros mal-être profond mais ça, c'est parce qu'on vit dans une société qui qui cause du mal-être et le problème c'est, heu, que tout le monde n'est pas conscient d'avoir un problème. Alors qu'on en a tous plus ou moins un, hein et et du coup, heu, c'est ouais il y a il y a à à comprendre un peu ce qui va mal, heu, en soi mais mais c'est voilà, le le fait est que c'est souvent des mécanismes de compensation, ça c'est une certitude. Ouais.
Oui. C'est ça, mouais. Bien sûr. Exactement. Bien sûr, oui. Mmh mh. Bien sûr, ouais. C'est ça, c'est vrai. Ouais après, heu, il faut il faut aussi que, mmh, comment dire cela? Moi, je suis aussi pour que l'on, heu
Mmh. Mmh mh.
q que que l'État régule, justement, ce que les marques font. C'est-à-dire que, heu ouais. Non, bien sûr, parce que je pense qu'ils sont, heu, ils ils mine de rien, ils sont au courant. <chuckles> Non, je sais bien, mais ils sont au courant. Ils savent que, heu, ils savent qu'aujourd'hui, on est dans une société où, heu, malheureusement, c'est souvent le plus faible qui qui qui paye parce qu'en soit les personnes qui, heu, qui ont beaucoup d'argent
Ah bah, ça, heu, ce serait ce serait le mieux, hein, mais, heu, je pense que <blows air> je pense que c'est pas demain. <chuckles> Ouais. Ouais. Oui. Oui.

Et qu'on commence à à consommer de manière, heu, responsable
Ouais, beh, heu, moi, en fait, je j'ai l'impression que la meilleure façon, c'est le le boycott
parce que ouais. Bien sûr.
et je je pense que, heu, il faut entraîner les faillites de certains, en fait.
Bah, <exhales> après sur ça, disons que, heu, le seul souci que j'ai avec ça, c'est que, malheureusement, d'autres personnes vont, heu, perdre leur travail.
Mmh. Leur travail? Ouais, mais, enfin
C'est ça, moi, c'est c'est ça ce qui me pose problème, heu
est-ce que c'était le travail de leur vie, j'en sais rien mais heu, <blows air> du travail en soi, on peut en créer autrement en soi, hein? On peut on peut on peut créer un nouveau travail plus éthique, heu, je pense que c'est pas c'est pas en fait, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais pour moi ce serait l'argument si si un jour, heu, voilà, il y a une entreprise comme ça, heu, avec peu d'éthique qui v qui viendrait pleurer: «Oui, mais vous vous rendez pas compte tous les emplois que ça entraînerait à à à à faire perdre!», non, mais arrête, heu, c arrête de nous vendre ton plastique, arrête de nous vendre, heu heu, la déforestation au prix de «Oui, mais attends, heu, nous on emploie 1000 employés!», heu, <chuckles> c'est je pense que tu peux re tu peux tout à fait faire quelque chose de de de beaucoup plus censé de ouais.
Ouais. Bien sûr, non je suis bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, oui, c'est ouais. Mmh mh. Ouais. Bien sûr, mmh mh. <laughs> C'est c'est ça, exactement. Bien sûr. C'est ça. Non, je suis je suis. Oui. Non, vu vu vu v ouais. Non, alors justement vu comme ça, tu as tout à fait raison, c'est vrai.
De Ouais.
C'est vrai, je suis <chuckles> je suis, je suis d'accord avec toi mais bon c'est, heu, enfin, i ils n'ont pas forcément tort mais bon ils disons qu'ils se cachent derrière cela pour continuer à à vendre des produits, heu, de piètre qualité à des prix, heu <sucks teeth> dépassant l'entendement.
Ouais. Mouais. Ouais. Oui, parce qu'en plus, maintenant, il y a l il y a l'obsolescence programmée et ça c'est c'est c'est même pas un mythe, hein, ça, c'est une réalité et ça, ça ,c'est le le truc le plus dramatique de de notre génération, quoi, c'est c'est c'est terrible de faire ça, en fait.
Ouais. Bien sûr. Mmh mh.